Full House ค่ะ
อ๋อ เออ เหมือนกันเลย Full House <chuckles>
ซื้อ ใช่ไหมคะ ที่บ้าน เขาซื้อซีดีมาค่ะ แล้วก็เลยลองเอามาใส่ดู ลอง ลองเปิดดู สี่สิบ แผ่นน่ะค่ะ
ใช่ครับ อ๋อ เออ <chuckles>
ดูจนจบเลยค่ะ พากย์ไทย
<chuckles> เออ สมัยก่อนน่ะแบบ อ ซีรีส์เกาหลีเริ่มมา สมัยนั้นเนาะก็เป็น Full House ก่อนหน้านั้นไม่รู้เรื่องอะไรบ้างแหละ แต่ได้เริ่มดูเรื่องนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ ใช่ เห็นแบบผู้ใหญ่เขาดู อะไรนะ Dae Jang-geum กันแล้วเหรอคะ?
อ๋อ ใช่ ๆ ช่วงนั้นมี Dae Jang-geum Dae แต่ก็ไม่ได้ดูเนาะ
เออ บ้านไม่ได้ดูเหมือนกัน เพราะว่า ยังเด็ก ตอนนั้นคือยังเด็กมาก แต่ว่า Full House มานี่ก็ เอ่อ ก็ ก็เด็กเหมือนกัน แต่มันก็แบบ ฟัง ฟังรู้เรื่องแล้ว <chuckles> หมายถึงว่าเป็นวัยที่ดูละครแล้ว
<chuckles> <chuckles> ช จำไม่ได้ แต่เหมือนที่บ้านไม่ได้ดูมั้ง แล้วที่แบบได้ดู Full House ก็เพราะแบบแฟนเอามาให้ดู อะไรอย่างเงี้ย แฟนอยากดูก็เลยได้ดูด้วยกัน พอดู ดูไปดูมา เอ๊ะ มันก็ติดดี ก็เลยแบบเปิดโลกซีรีส์เกาหลีเลย แบบ เอ๊ย เออ
รู้สึกว่ามันแบบ เออ เปิดโลก อ๋อ ฮ อ๋อ อ๋อ เนาะ มัน มันต่างจริง ๆ นะคะ กับซีรีส์ไทย production เขา
แบบว่า เออ เอ๊ย ละครดี ๆ <chuckles> ใช่ ๆ แบบละครเขาทำแบบดีกว่าของไทยเยอะเลยสมัย ก่อน ถ้าเทียบกันนะ
เออ ใช่ค่ะ แล้วบทมันก็ ณ ตอนนั้นมันแบบมันใหม่มากบทแนวนี้อะ เออ เพราะว่าส่วนใหญ่ละครไทยมันจะแบบ มันตบนู่นตบนี่
เออ ๆ มันใหม่ มาก มันแบบ ซ้ำ ๆ ไปหมดแล้ว เออ ตบตี แปลก ๆ ถึงแบบ <chuckles> พระเอกข่มขืนนางเอก อย่างงี้อีก มันรักกันได้ <chuckles> เออ เออ แบบบทมันซ้ำมาก แล้วก็แบบดูไปเรื่อย ๆ <chuckles> แต่พอดู ซีรีส์เกาหลีแล้วแบบ เฮ้ย มันมีแบบ <tsk> มันมีหลายรสชาติเนาะ มันมีแบบ drama มีอะไรอย่างงี้ ไม่ใช่แค่แบบว่ามานั่งตบตีกันอย่างเดียว drama เรื่องครอบครัว เรื่องชีวิต เรื่องนู่นนี่นั่น
แย่งคนนู้น แย่งคนนี้ เออ ใช่ ใช่ค่ะ เออ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็แบบเหมือนเขาตีแผ่ ตีแผ่ชีวิตการทำงานด้วย เหมือนจากที่ไม่เคยรู้อาชีพ Idol อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ อุ๊ย กลายมารู้จักอาชีพ idol จาก จาก Rain นี่แหละค่ะ
อะฮะ <chuckles> เออ ๆ เฮ่ย ของ Rain ตอนนั้นเป็นอะไร อา เป็นอะไรนะ เอ่อ อ idol ที่กำลังตกอับใช่ไหม? ก็เลยไปอยู่ในบ้าน หลังนั้น
เออ เปิดโลกมากจริง ๆ คลายเครียดด้วย อา